Ừm, mình nghĩ là thật sự là bản thân mình thì cũng, ơ, cũng trải qua rất là nhiều nhưng mà để mà nói mà nhớ để mà nói về nhớ về những cái hoạt động mà liên quan đến âm nhạc và liên quan đến cộng đồng ấy thì, ờ, ừm, mình nghĩ là có thể là cái khoảng thời gian như kiểu là dịp Tết chẳng hạn ấy, thì khi mà mọi người có những ừm, dịp Tết thì những cái
Ừm. Tết hả? Còn, ờ, vậy cho mình hỏi thêm đối với những cái ngày lễ lớn của đất nước, ví dụ như trong năm này thì cũng diễn ra rất là nhiều ngày lễ lớn, thì bạn có ấn tượng với những cái ngày lễ và biểu diễn âm nhạc như vậy không?
Ờ, mình có chứ bản thân mình rất là ấn tượng với cái ngày lễ mà cái gần đây nhất là 2/9 thì cái việc mà như, kiểu là, ừ, cái, ơ, cái cái ngày lễ 2/9 và cái trước khi mà cái ngày lễ đấy ha, thì nó có một cái bộ phim là bộ phim Mưa Đỏ, ừm, nó có cái bộ phim Mưa Đỏ ấy và nó có, ừm, cái cái bộ phim đấy thì không biết là bạn đã từng xem cái phim đấy hay chưa? Nhưng mà thật sự là khi mà nghe, ơ, cái, 2 cái ca khúc của Hòa Minzy mới cả là của, ờ, bạn Đung, bạn cái gì nhỉ? Ừm, thì có có cái bài mà, ờ, cái gì mà, <tsk> tức là mẹ mẹ nếu mà con không về thì mẹ mẹ cũng mẹ cũng vui lên ấy, thì thì mình cũng không tự tự nhiên mình đang không nhớ ra cái tên của bài hát đấy nhưng mà thật sự là, cái, khi mà nghe cái lời bài hát của của của hai cái bạn ca sĩ đấy, thì mình cũng khá là ấn tượng và thật sự là mình nghĩ là nó cũng là một cái giây phút mà kết nối giữa con người và âm nhạc, nó làm cho, kiểu là, mọi người ừ, đấy.
Ừm. mùng hai tháng chín hả? Ừm. À, chuẩn bị. Ừm, à, à. À, đúng rồi, mình cũng nghe đấy. Ừm. Rất là hay nhá. Ừ. Ừm. Ừm. Đúng là như vậy ha, đúng là nó đối với á, thì rất
Ừm, thì mình thấy là
Thì nói chung nói chung là đối với bản thân trong gia đình bạn có ai dùng âm nhạc để gắn bó, ờ, hoặc là có ai thích đi, ơ, nói chung là đi nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp hay không?
Ừm, ờ, của gia đình mình thì thì gia đình mình sẽ không không có ai, gọi là, theo âm nhạc chuyên nghiệp hay là cũng, ờ, không có tức là mọi người nhá, mọi người đối với âm nhạc ấy thì có thể là đam mê hát karaoke thôi, thì thì có thể là, như kiểu là mình mình nghĩ rằng là
Ừm. À, cái này thì, ừ, đặc biệt là văn hóa của nước chúng ta ha, rất là nhiều nhà đã dùng âm nhạc để mà tụ tập hát karaoke vào những dịp lễ, dịp Tết hoặc là những ngày nghỉ. Vậy thì, ờ, không biết là bạn có làm xa quê không? Khi xa quê hay là xa người thân á, thì đối với bạn âm dạng nó giúp cho mình giữ liên hệ với mọi người như thế nào?
Ừm. Ừm.